Ouais. Et puis ça prend beaucoup de temps. Mais alors dans la blanquette, heu, de veau, qu'est-ce que est-ce qu'il y a un ingrédient particulier que que tu préférais, heu, est-ce que c'est la sauce ou la le veau?
Ouais. Ouais. Ah, la sauce elle donne tout le goût en fait. La sauce elle donne tout le goût et en fait, la cuisson longue fait que ça attendrit la viande et les les légumes aussi donc les petites carottes et les les champignons et heu, en fait, heu, ouais, j'aime bien l'agrémenter un petit peu de poivre pour re rehausser un peu et donner un petit peu de piquant à tout ça et je trouve ça parfait.
Oui. Oui. D'accord et est-ce que c'est un plat que vous mangiez souvent quand tu étais enfant?
Non, après mes parents m'ont toujours aussi éduqué à manger varié, donc en fait, heu, pas forcément souvent, c'est plus un plat d'hiver aussi. Donc, heu, je dirais que, heu, je dirais que c'était un c'est un plat traditionnel mais qui n'était pas, heu, heu, bah, on mangeait pas ça toutes les semaines.
Et comment est-ce que la cuisine maison de ta famille a évolué au au fil du temps? Est-ce qu'ils font toujours les mêmes recettes ou est-ce qu'ils ont découvert d'autres, heu, recettes?
Heu, <blows air> oui, ils ont découvert d'autres recettes forcément, heu, parce que, heu. Bah, parce qu'il y a une recrudescence, heu, dernièrement dans les 10 dernières années, heu, de la cuisine au wok.
Et par exemple? Est-ce que tu peux me donner un exemple? De la cuisine au quoi?
Au wok. C'est, heu, hem, heu, une grande poêle, heu, vraiment, heu, ronde, heu, qui qui est vraiment très haute. Qui permet de faire, heu, notamment des plats un peu typiques, heu, asiatiques et ou des plats en sauce avec, heu, des petites, heu, des petites spaghettis, des voilà, on mélange, heu, on mélange le tout agrémenté d'une petite sauce soja, ou, heu, d'une sauce teriyaki et heu, et en fait, heu, ça donne ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup de saveurs et les textures sont super, et heu, c'
Au wok. Ah oui, oui, oui, bien sûr, je vois. Mmh mh. Oui, oui la poêle ronde là. Mmh. Oui? Alors toi tu fais de la tu fais ta cuisine, heu, dans un un wok, tu utilises ce genre d'ustensile?
Heu, le de temps en temps ouais, ouais, de temps en temps.